Bueno, muy buena tu pre tu respuesta. Ahora, eh, quisiera preguntarte esto, sobre todo, no sé, si es un mito, tú me vas a sacar un poquito de esa duda, o si es real, ahí te va. Que de repente dicen así: "Nunca vayas al súper si vas con hambre". ¿Por qué? Porque terminas comprándolo <chuckles> cosas innecesarias que realmente no no las necesitabas. ¿Tú tú crees en ese mito? ¿Lo aplicas?
Ujú. Ujú. <chuckles> Lo que no es. Ajá. Este, no, yo creo que, eh, mm, a mí nunca me ha pasado, o sea, yo tengo yo tengo, mm. ahora sí, que como dice el dicho, este, de de, mm, latino: "Veni vidi vici" ¿sí? Vine, vi y vencí, yo, cuando voy, eh, a ir al mercado, ya tengo bien fijo el objetivo de a qué qué estante voy a llegar, qué es lo que voy a agarrar y y lo agarro, lo tomo y voy y lo pago. Entonces, no no doy oportunidad a que se me antoje por ahí alguna otra cosa, <chuckles> porque, pues sí, soy soy muy enfoca enfocado en ese sentido. Y y rara vez me pasa que, pues, algo me me saque de mi de mi enfoque. Soy, digamos que, muy, eh, invulnerable a esa a esa tentación, que
Sí. Veni vidi. <chuckles> Oh. Eh. A este tipo de gastos innecesarios o imprescindibles, ¿verdad?
Claro. Que en otras personas sí sí he llegado a ver y digo, bueno, pues cada quien tiene su forma.
Ajá. Muy bien, bueno, y también has logrado crear un espacio, y le voy a llamar así, el de honor, <chuckles> para más que nada a esos objetos que siempre se pierden y me refiero a, a veces en el abismo de despensa o o en tu alacena, no encuentras el abrelatas o las pinzas o el rollo de bolsitas esas que ya tienes ya preparada, para que son reutilizables, a eso me refiero el abismo y el espacio de honor que dices, bueno, mejor los voy a dejar aquí para porque sé que se me pierden y cuando los ando buscando nunca los encuentro.
Ajá. Ujú. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Sí.